Oh bah moi pour ma part ça a été vraiment, heu, les moyens de transport. Heu, moi j'ai j'utilisais ouais ouais, alors moi je trouve que ça c'est vraiment le truc qui saute aux yeux quand tu as l'habitude de circuler, heu, dans une ville, par exemple avec ta voiture, ou même en vélo, ou même à pied hein tout simplement. Alors en voiture, tu te rends compte que le code de la route n'est pas le même que dans le reste de la France. C'est non non, mais c'est c'est c'est c'était
OK. Je m'attendais pas à ça. OK. D'accord, OK je vois oui. Un peu comme en Italie ou heu, ce genre de pays, heu, OK d'accord.
ah ouais, bah exactement. Bah si tu connais un peu l'Italie c'est, on est exactement sur ce heu, cette échelle là, c'est-à-dire que c'est un bordel monstre. Heu, la loi, enfin le code de la route pour le coup, n'est absolument pas respecté, heu, comme ailleurs en France. Heu, donc heu, il y a aucun problème au voilà griller un petit feu, heu, à se garer, heu, sur un trottoir, heu, enfin je veux dire, heu, c'est des choses qui se font et <chuckles> qui sont normales a priori, puisque même la police le fait, donc si tu veux, bon <lip trill>
Ouais. OK, d'accord. OK. OK, d'accord. Ouais, OK, ça choque personne.
ça choque personne. Enfin, à part si tu es pas de Marseille où là tu te dis: «Putain c'est bizarre», mais non sinon ça choque personne. Heu, bah circuler en vélo en ville, heu, c'est quand même pour moi la base maintenant dans la plupart des villes françaises, heu, à ma à Marseille c'est clairement encore, heu, ben risquer ta vie quoi, c'est
Bien sûr. Ouais. Ouais. Heu, c'est c'est compliqué. D'accord, OK, à chaque fois. Ouais, faut faut aimer l'adrénaline, heu, quand on quand on fait du vélo à Marseille.
Tu tu voilà. Faut aimer l'adrénaline, faut pas avoir trop peur et puis voilà, il faut aimer le goût du risque quoi, et puis bah même à pied, en toute sincérité, l'urbanisme, il est pour moi, heu, tellement, heu, ben, heu, à l'ancienne que si par exemple tu veux circuler sur un trottoir à pied, heu, tu as des trottoirs qui font, heu, 30 cm de large, je ne sais même pas comment, heu, c'est déjà pas évident de marcher dessus en temps normal, alors pour une personne à mobilité réduite ou même une personne par exemple avec une poussette
D'accord, OK. Il est tourné vers les voitures. Ouais. Mmh mh. <chuckles> J'avoue. Ah oui, c'est clair que c'est compliqué pour eux, je pense.
je ne comprends pas comment ça fonctionne, mais enfin bon, c'est comme ça, donc ça, c'est très marquant. Au début tu te dis: «C'est pas possible que ça fonctionne comme ça, c'est voilà», mais ceci dit et ben les gens, malgré cette espèce de <chuckles> de bordel organisé, ben ça fonctionne. Voilà ça. C'est ça qui est assez surprenant, heu, je pense que tout le monde a conscience, ah il y a une espèce de, voilà, de conscience collective sur ce sur ce <chuckles> sur ce bordel qu'en fait tout le monde compose avec et finalement, heu, ben ça fonctionne et pa pardon? Mais
OK. D'accord, OK. Forme de précarité, un peu, ouais. OK. Mmh, je vois, ouais. Tout le monde est heureux, au final. <chuckles> Et te au final, tout le monde est heureux dans ce dans ce ce contexte, quoi.
Bah ouais! C ce ça ça marche en tout cas, heu, et les gens sont du du coup, bah, tu es obligé d'être un peu cool en fait hein, parce que sinon tu t'en sors pas, et donc heu, les gens sont assez cools, heu, étonnamment, ou moi je me suis dis: «Ouh là là mais ça va être la guerre!» et en fait, pas du tout, heu, bah ça fonctionne comme ça voilà, heu, c'est le bordel.
Ouais. Bien sûr, ouais. Le soleil aide peut-être à à détendre, heu, les esprits de façon générale.
Bah ouais! Mais sinon tu as pas le choix, sinon, heu, tu es toujours en train de te bagarrer avec ton voisin, heu, tous les tous les 30 m quoi, donc en fait, heu, il y a une espèce de zen attitude où, bah, c'est le bazar et tu vois? Des trucs hallucinants et pourtant, bah, c'est normal. Voilà. <chuckles>
Mmh. Ouais. Ouais, et tu tu parlais de voisins, heu, d'un point de vue voisinage, heu, tu tu aimes ton quartier, heu, il y a une bonne ambiance? Je sais pas, il y a une, heu, u une atmosphère un peu village, heu, dans le quartier, ou ou on sent encore qu'on est dans une grosse grosse ville, hein?
Ouais. Et beh, écoute